Dei manicaretti, no, del da ristorante si presume che siano anche cucinati un po' meglio magari, no, insomma, siano dei piatti più un po' più appetitosi, no? Ehm eh eh certo, quindi
Mh. Mh, sì. Proprio esatto, esatto.
Come no, come no. A me per esempio
Eh sì infatti diciamo che torna un po' il discorso di prima, no, che diciamo che le le porto diciamo le portiamo a casa un po', diciamo, per non buttarle, no, eh.
Certo. Eh sì, ma a me infatti cioè io dopo quando quando vado da qualche parte, no, che sono invitato, no, che poi sai le persone si preoccupano, no, per far sì che insomma ci sia ehm abbastanza cibo per tutti, magari un pochettino sovrastimano, no, il i bisogni quindi avanza sempre, no, e mhmm
Certo, certo. È vero, certo.
e a volte magari sai non ci pensano e proprio glielo dico io: "Senti un po' ma" perché quando vedo certo che che che ce n'è tanto che magari va anche per loro ehm i giorni dop l l la famiglia non è così tanto numerosa, no, e quello se se la porterebbero per qua se sei capace a giudicare, no, se la porterebbero di casa e poi io: "Senti un po' ma mhmm cioè tipo posso prendere", "ma come no, ma che scherzi?" no, e de de cioè a me
Certo. Mh, okay. Eh. Eh, no, ma è diciamo forse <sniffs> forse oggigiorno non è qualcosa diciamo che ehm si fa molto spesso, no, perché viene vista come una cosa del diciamo di portarsela a casa che appunto non si deve fare, ma io tranquillamente diciamo oltre diciamo ai giudizi degli altri
Certo, a anche una co di una cosa di necessità, di miseria, no, dai, accetti dai, e hai pau hai paura che dai che dai l'idea del bisogno, no, che che che che vivi di stenti, no? Invece no, no e non no eh certo non bisogna farsi prendere da queste idee. E va bene, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima.
Esatto, esatto. Esatto. Esatto, è tutt'altro ecco. <chuckles> Dai. Ciao, ciao alla prossima, ciao.